Or, heu, quand on est dans quand tu es dans un emboutallage embouteillage, pardon, le matin, heu, qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui te met en colère?
Heu, je vais te dire une chose: mmh, je, heu, ne, mmh
Ouais.
je ne conduis pas, mais, je connais la sensation, je connais. <chuckles> quoi?
Tu prends le bus. Tu prends le bus?
Heu, oui, mais je prends le bus mais mais je connais, tu vois, la sensation. Je sais ce que c'est que la sensation de
Métro? OK.
d'être, hem, d'a d'êt d'êt d'être dans un
OK. Mais, comment ça se fait? C'est parce que tu as déjà conduit? Ou parce que tu étais dans une voiture, dans les embouteillages, heu?
Oui, heu, quand j'ai j'ai, bah, j'ai déjà conduit. Ch che je suis en train de per de passer mon permis de, hem mmh, voilà, je suis en train de passer mon permis et heu, je et et ce ce que je vois, c'est que, oh, mais je je impossible c'est que co co co co comment on peut être, fe fe comment être on, est-ce qu'on peut être, heu, calme face à ce à ce genre de situation et surtout, c'est, heu, à cause, qu pourquoi lacus la circulation, elle est aussi, hem, aussi, heu, chaotique? C'est parce qu'il y a des gens qui ne respectent absolument pas les priorités, les, heu, les les les limitations de vitesse. Ils font n'importe quoi et du coup, ça crée de la gêne. Ça et et du du coup, bah, les gens, ils sont obligés ils sont obligés de faire attention, donc de de ralentir.
Ah, tu passes ton permis. OK. Non, mais je comprends. <laughs> Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais clairement, enfin Je suppose qu'en plus, tu es dans une grande ville?
Mmh? Quoi?
Je suppose qu'en plus, tu es dans une grande ville?
Mmh oui. Oui. Mmh. Mmh.
Oui voilà, donc heu. Déjà moi la ville qui est à côté, c'est pas une gran enfin c'est pas une grande ville, c'est 100 000 habitants quoi. J'ai dû mon passe passer mon permis à l'intérieur
Oui. Mmh mh.
«heureusement» entre guillemets, c'était en plein été enfin c'était en début été, donc il y a il y avait moins de monde que, heu, que le reste de l'année
Ouais. Oui, mmh mh.
c'était déjà infernal en fait, donc heu. Enfin moi, j'essaie d'y aller le moins possible en ville en voiture parce que c'est infernal.
Ouais. Voilà. Bah heu, si tu as après c'est ce franchement franchement j'ai envie de te dire ça dépend des heu, ça pend ça dépend des heu, hem des des mois, enfin des de comment dire des des enfin des des des heures plutôt. Tu vois? Des heures, c'est.
En fait, c'est ça. Oui, non mais voilà, c'est sûr que si tu y vas si tu y vas heu, que 17:00 18:00 c'est infernal quoi. C'est, si tu y vas à 16:00 de l'après-midi normalement c'est c'est pas calme enfin 15:00 de l'après-midi, c'est pas calme, mais bon, c'est pas non plus des embouteillages, heu, à chaque heu, à chaque feu rouge quoi
Mmh. Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais. À à chaque ouais, exactement.
à chaque croisement.
Ouais, mais que ce que ce ce qui se passe, c'est que heu, comment on peut je je déjà le fait même le qui qui dé déjà pourquoi heu, on enfin j j'ai l'impression que les gens, heu, n'ont pas pensé au fait que bah tout le monde aurait à et a envie d'avoir une voiture et envie d'être assis tranquillement au chaud, heu, pour pouvoir aller au boulot et donc ils ont pas créé de heu, de pistes cyclables ou de ou de de de de d'autres hem
Vas-y, dis moi. Ouais. Beh, en fait les vi c'est surtout que les villes elles ont été construites heu, enfin les villes qu'on a maintenant, tu vois elles ont été construits après la 2de guerre mondiale à peu près, hein
Mmh. Ah oui. OK.
donc heu, elles datent des années 50, années 60, donc il y avait pas autant de voitures, c'était pas les mêmes voitures. D'ailleurs tu prends tu prends une voiture des années heu, des années 60, déjà elles étaient beaucoup plus petites, tu vois?
Mmh. Oui. Bah oui. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, ouais oui et heu on a ouais. Mmh.
Par rapport aux voitures qu'on a maintenant, donc c'est forcément heu, même si tu as le même nombre de voitures, bah, les voitures elles sont plus grandes donc tu as plus d'embouteillages quoi c'est c'est un peu heu
Ouais. Oui, mais bon, heu, enfin, heu, ce que ce qui se passe, c'est que heu, par exemple là où je vis heu, heu, certes il y a beaucoup quand même de gens qui convergent vers le même endroit, mais il y a heu, il y a il y a des possibilités de de de d'aller, heu, à vélo enfin, tu as tu as la possibilité d'aller heu, d'aller à vélo, d'aller en train, donc, heu
Ouais. Ouais, tu as de la piste cyclable et des transports en commun.
Voilà, c'est ça, et hem, et et je suis quand même mmh, enfin je je je ne comprends pas comment, heu, ils n'aient pas heu, heu, ils ils comment ça se fait qu'ils aient pas réfléchi à plus tu vois? Pourquoi, heu, ils ils comment dire ça? Ah. Mmh.
Ouais, je comprends non, non mais je com en fait le truc c'est que ça va dépendre enfin moi j'habite, heu, dans un village mais dès que je vais en ville, tu vois, ils ont rajouté des pistes cyclables enfin, déjà dans le village ils ont rajouté des pistes cyclables, mais ils ont rajouté des pistes cyclables en ville sauf que les villes elles sont tellement vieilles
Mmh. Oui. Mmh mh. Ouais.
que, ils ont pas l'espace en fait pour mettre des pistes cyclables partout, tu vois? Genre Paris, ils ont l'espace genre les les grandes avenues de Paris
Ah. Mmh ouais. Oui, OK.
elles sont vachement larges, donc ils ils ont l'espace pour faire, heu, piste cyclable, piste de bus.
Mmh. Mais ouais mais pas tout pas tout. Ouais.
Moi chez moi il y a pas la place quoi.
Ah ouais, mais est-ce ouais. Ça bouch est-ce ça bouchonne tout le temps à chaque fois ou non? Tout le temps, tout le temps?
Donc, heu, et pas partout comme tu dis. C'est Heu, tu as rendez-vous à 14 heures quelque part moi il me faut 1/4 d'heure pour arriver en fait il faut 1/4 d'heure pour arriver, heu, en périphérie de la ville et une fois que je rentre dans la ville, il va me falloir 1/4 d'heure 20 minutes pour arriver à l'endroit où je dois aller tu vois
Mmh mh. Ah! OK. Ah.
parce que c'est en permanence en bouchon
Ouais.
à 14:00 hein, parce que forcément 14:00 c'est l'heure où les gens ils tu sais, ils reprennent le boulot les trucs comme ça donc, heu.
Et mmh. Ouais, je vois. Heu, ouais, c'est ouais, c'est c'est ouais, c'est problématique. Heu, j'ai vraiment de la chance, ouais. Heu, ce qui font le fait que là où je suis, hem, je n'ai pas forcément besoin de, heu, de de prendre la voiture et heu, et, heu, j'ai pas forcément besoin de
Bah ouais, c'est plutôt problématique, ouais.
heu, de faire des des grandes, heu, heu, distances. Ouais des grands trajets. Même, tu vois je j'ai
Les grands trajets? D'accord, OK.
heu, 40, heu, j même pas j'ai 15 minutes de trajet, là où je suis et et franchement c 30 mi 30 minutes par jour, c'est déjà pas mal, je trouve. Déjà très très bien tu vois?
D'accord. OK. 30 minutes par jour aller-retour, c'est vrai que c'est déjà pas mal, ouais.
Ah, les bouchons, c'est voilà, et hem et, heu, je me dis: «J'ai de la chance de vivre dans un endroit où, je suis assez près de là où je où je heu, je travaille.» et, heu, bah c'est pas plus mal franchement. Je je suis bien contente je suis bien contente, m j'ai bien choisi.
Ah oui non mais voilà, mais moi aussi, je suis bien content de vivre «en campagne» entre guillemets enfin oui de toute façon, je suis en campagne, heu
Mmh mh. Oui.
et que les les tafs que j'ai eus jusqu'à présent en fait, ils étaient pas en ville. Parce que j'ai pas envie d'aller en centre-ville, c'est un enfer. <chuckles>
Ah. Ouais beh oui je vois je vois.
J'y vais vraiment quand j'ai des rendez-vous et que j'ai pas de choix j'ai pas le choix quoi.
Tu as tu as pas chaque d j voilà mmh mh. Oh là là, mais c'est je me demande, heu, heu, ce que les autres enfin je ça doit être un un quotidien. Je préfère heu, je préférais faire heu, un emploi en enfin avoir un emploi en télétravail si j'ai 30 minutes de bouchon. Je suis désolée, ça me déran ç à partir de 30 minutes de bouchon mmh, ah, ouais.
T'inquiètes pas, tu es pas la seule hein. T'inquiètes pas, tu es pas la seule hein. Tout le monde qui se tape 30 minutes de bouchon ou 1 heure de ou 1 heure de trajet tous les matins que ça soit tu sais, heu
Mmh. Mmh. Mmh.
tu tu dois prendre le train, puis après tu dois prendre le bus machin ou le métro, t'inquiète pas hein, tous les tous ces gens-là s'ils pouvaient travailler en télétravail il le feraient, hein. C'est heu
Oui. Ouais, mais tu vois ç ça me dérange pas de faire 1 heure de trajet pour aller au boulot, si ça roule bien.
Moi si. <laughs>
Tu vois? Mais toi et ça te dérangeait?
Ah bah oui.
Moi ça me dérangerait pas.
C'est moi genre il y a littéralement rien du tout qui est à 1 heure de chez moi, tu vois? Donc, heu, c'est pas à à
Mmh. Mmh. Mmh.
genre 1 heure de chez moi, c'est littéralement la moitié du temps pour aller à Montpellier, tu vois? Dire à à une autre très grande ville, donc ça veut dire que si j je t bosse à 1 heure de chez moi, mais enfin, je déménage, c je je me rapproche de là où je vais travailler parce que sinon ça sert à rien. C'est
Oui. Ah! Ouais. <chuckles> Ouais. OK. Moi ça me dérange pas absolument pas de faire heu, de hem
Nan, moi 15-20 minutes de trajet ça me va, au-dessus, c'est trop long enfin c'est
Mmh. Au-dessus, heu, 15-20 minutes? OK.
c'est, au-d au-dessus de 15-20 minutes, heu, aller 15-20 minutes retour en fait c'est trop long c'est pour moi c'est de la perte de temps en fait. Si je peux faire le travail en télétravail, je le fais en télétravail quoi.
Sur la, heu Mouais, mais je je je trouve pas que ça soit une perte de temps parce que tu vois je j'ai je si si je le fais parce que je le fais pour moi et en plus de ça, heu, j'y gagne beaucoup, heu, dans le sens où, heu, je vais faire sûrement je sais que, dans tous les cas en pas dans 3 mois ou pendant heu, 4 mois, heu, je vais pas pouvoir déménager, par exemple, parce qu'il faudra que je me j je m'habitue au travail, ou si j'ai pas envie de déménager heu, parce que la vie où là où je suis me me plaît bien et qu'enfin si si tu as un si on si j'instaure un un un quotidien assez heu, assez bien, heu, rempli heu, je crois pas que ce soit, heu, une très bon
D'accord. Oui, oui. Oui, non mais ça je peux comprendre ouais. Oui. Oh donc pour toi 1 heure de route en fait ça serait pas une perte de temps. C'est-à-dire que tu perds 1 heure à l'aller, 1 heure au retour c'est pas une perte de temps?
Non. Non ça me non ça me ça me dérangerait pas, tu vois.
Enfin, c'est des heures où tu es pas payée
Mmh mh. Ouais.
où tu dois quand même rester concentrée parce que tu conduis. Enfin, c'est infernal!
Ouais. Mmh, OK.
Moi, je trou moi, je trouve ça, heu. Moi, je trouve ça, heu, vraiment, littéralement, une perte de temps. Si le travail, il est faisable en télétravail, je le fais en télétravail, quoi.
Ça. Mmh. Non. Non, mais, parce qu'à part, à p mouais. À part, parce qu'à partir du moment où j'ai, quand j'ai fait un s j'ai fait un stage où j'étais à Toulouse et mon stage était à Montauban. Donc, je devais faire le trajet. Ça me faisait un peu plus d'1 heure où envie de te dire que, hein, c'est je ouais, c'est pas à côté et en plus de ça, heu, je devais avoir mon BTS et il est hors de question quand je suis déterminée, en fait, généralement. Ben, je trouve absolument pas que ce que je fais, c'est une perte de temps donc, heu, voilà. Si mon tra si le travail est à 1 heure et que j'ai envie de faire son travail et qu'il me plaît, je vais me dire: «C'est pas du temps perdu».
Ouais. Oui, c'est c'est vrai que c'est pas à côté. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas à côté. Ouais. Oui, non, mais je comprends. Oui.
Je vais sturm sûrement trouver quelque chose à faire.
Oui, mais je veux dire est-ce que est-ce que si parce que là t là c'était un c'était quoi? C'était un stage? Donc, c'était quoi 1 mois, 2 mois?
2 mois.
OK. Donc, c'était 2 mois. Donc, tu sais, tu tu sais que ça va durer 2 mois.
Mmh. Oui.
Imagine, tu trouves tu as un CDI donc ton s t te tu tu vas travailler dans la même entreprise, c'est un CDI. Est-ce que tu vas te taper pendant 10 ans, 1 heure de route aller, 1 heure de route de voilà, tu vois? Tu vas déménager.
Oui. Oui. Mais, non! Mais, non. Je j'ai je sais que non, je vais je vais pas me taper. Je vais pas me taper tout, heu, tout le trajet. Pendant un moment, je vais me dire: «Ah mais j'ai envie de me rapprocher». Mais, pour l'instant, j'ai pas envie de me rapprocher. C'est juste ça. C'est ou, heu ou encore, heu, il y a le mmh, il y a le fait aussi que, bah, heu, si c'est une entreprise qui travaille, heu, heu si c'est une entreprise qui travaille, heu, qui a plusieurs filiales, comme ça, beh, il y a possibilité quand même de de d'évoluer dans d'autres villes et tout ça ou d d'évoluer, heu, tout près, hein, heu, de là où tu es. Tu vois? Et
Bah, voilà. Exactement. Oui, non. Mais ça, je comprends. Mais, voilà, ça je comprends aussi, tu vois? OK. Oui. C'est vrai, d'en trouver une proche de chez toi. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais, voilà. C'est c'est je prenais vraiment le truc. Enfin, tu vois, il y a les personnes, par exemple, qui travaillent, heu, à Paris
Mmh. Mmh mh.
elles peuvent pas forcément habiter à Paris parce que c'est trop cher donc elles sont obligées de se taper 1 heure de route, de métro, machin. Eux, pour le coup, elles ont pas l elles ont pas le choix. Tu vois?
Ouais. Mouais. Mmh.
À partir moi, là où je suis, si je dois aller travailler à 1 heure de route. Franchement, je déménage.
Ouais. Oui.
Parce que le le prix de l'a l'appartement, il sera pas, heu, énormément différent de par rapport à là où je suis.
Ouais.
Donc, j'hésite même pas pour le coup. C'est
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Tu tu déménagerais.
Bah, après ça ça après, voilà, ça va dépendre. C'est parce que moi j'ai toujours habité en campagne donc je veux aussi, heu, qu'il y ait pas de trajets de d'1 heure, heu, pour aller bosser, quoi.
Mmh mh. Ah, OK et hem, bah, c'est compréhensible, hein. Moi, je j'adore le fait de d'être à 15 minutes de mais, si j'étais en voiture, j'aurais été en en même pas 6 minutes en mais, bon, heu, ça coûte cher l'essence et tout ça et puis ouais, j'y vais en vélo. Ouais, pour l'instant je
OK. Ah, tu y vas en vélo, là? <chuckles> Ouais, bah, c'est bien. Au moins, ça fait faire de l'exercice. Si, si c'est c'est cool.
Ouais, mais, bon, il y a une, heu, il y a une côte là et elle est abominable à chaque fois que je la prends mais je suis obligée. Non, non, non, j'ai
Ah ça! Ah, faut acheter un vélo électrique faut acheter un vélo électrique comme ça quand tu arrives dans la côte, tu allumes l'électrique.
Mmh mh, mh et je suis pas un assisté, enfin, une assistée. Mmh mh. Ah non, ah non!
Ah bah. Attends la côte, heu. La côte, c'est pas être assisté. La côte, au bout d'un moment, quand tu vas te la ta quand tu la tapes tous les jours, tu en as un peu marre, quoi. <laughs>
<chuckles> Oui, mais tu vois, ça me fait les, hem, ça me fait les jambes.
Les mollets. Ouais, ça te fait les mollets, ouais.
Mmh. Tu vois? Ça me fait les jambes et en plus, je la prends, heu, à en mode en mode cycliste et tout. Je suis là, en mode: «Ouais, ouais, ouais, yes», comme ça, là.
Mais, je le d dis toi, je le sais. Ouais. Tu sais, en comment ils appellent ça? En en danseuse, je crois. Ils appellent ça sur le vélo, là. Donc, heu, non, mais, t et dis toi, je le sais très bien parce que, moi, le village où j'habite, en fait, il est dans une cuvette. C'est-à-dire que peu importe, par où tu sors, tu vas forcément te taper une énorme côte, en fait.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais, ouais. <laughs>
Donc, c'est vrai que, quand on sortait en vélo ou quoi, qu'on allait faire du vélo quand on était plus jeune, bah, on était obligé de se taper la côte, en fait. Donc, heu.
Mmh. Ouais. Voilà. Elle est très très agréable à descendre mais à monter. <groans>
Exactement. Beh, dis toi qu'à un mo à un endroit, en fait, la côte i i i en fait, ils ont juste pas fait la route. Tu sais, des fois, ils comment dire, tu sais, la route elle serpente un peu pour monter des côtes, tu vois? Elle est pas en tout droit.
<chuckles> Mmh. Oui, oui, oui. Elle est pas toute droite. Ah, c'est horrible. Oh là là! Oh là là! T tu as l'impression c'est interminable.
Exactement. Beh, justement, en fait, à un endroit alors c'est une petite route de campagne, il y a pas grand monde qui la prend, hein. Mais nous, justement, on la prenait parce que ça nous faisait marrer quand tu la descendais, la la route. Elle est vraiment à pic, en fait. Donc, quand tu arrives en voiture sur le bord de la route, tu vois pas la route en bas, en fait. Tu vois pas la route devant toi tellement elle est à pic
Oui. Oui. Oh. Oui. Oh là là! Oui.
et du coup, nous, on prenait ça en vélo et en moto.
Oui.
La 1re fois que je l'ai pris en voiture. J'étais mort de peur, parce que quand tu vois pas la route où elle va, ça fait vraiment bizarre, en fait.
Ç ça fait, ouais j mais tu as déjà fait des des soleils, heu, en voiture, en moto? Enfin non pas en voiture, heu, d en voiture, heu, bien, hein! <laughs>
En en en voiture en voiture j'ai pas fait un soleil mais je me suis retrouvé sur la tranche de la voiture, tu vois, donc heu
Voilà, c'est ça! <chuckles> Mais en vélo t'as déjà fait un soleil, heu, sur cette
donc, heu oui non mais en oui non mais en vélo et en moto, de toute façon, j'en ai déjà, ça c'est, heu enfin, moi j'ai planté ma moto, je suis rentré dans une Twingo, j'ai planté ma moto, j'ai volé par dessus la la Twingo, tu vois, donc, heu
Mmh, mmh. Oui. Oh là, là, là, là, là, là, oh là, là. <laughs> Punaise.
donc pour te dire que la moto, elle était bien HS, quoi. Et la Twingo aussi, d'ailleurs.
Ah ah, de la Twingo. Et c elle est et c'était la tienne?
Ah non, c'était pas la mienne, justement! <chuckles>
Ah! Ouais. Et problème. Bah ouais.
Ah non, non, c'était pas la mienne, ah ça. C'est une petite vieille qui a, heu alors moi j'ai reg moi j'ai grillé une «priorité à droite» entre guillemets entre guillemets.
C'est une
Sauf que moi j'étais déjà engagé, en fait, et la petite vieille elle a elle s'est engagée, elle a pas regardé du tout, en fait.
Du tout? Eh! Au revoir, hein. Mmh mh, eh bah, mmh.
Non elle a pas regardé du tout Don E et en plus c'était juste devant chez moi. C'était c'est genre c'était genre à, même pas 10 mètres de chez moi.
Oh là là, mais c'est dommage, hein. Mmh mh.
Donc moi je faisais moins attention. Elle, elle sortait de chez elle parce qu'elle habitait dans le lotissement aussi, donc elle faisait pas attention non plus.
Donc elle s'est dit: «Heu, ouais, il y a pas il y a pas grand monde qui est là», heu, et donc, heu, ouais. Mmh, mmh.
Exactement. Tu vois? Donc elle a pas fait attention, moi j'ai pas fait attention non plus, on s'est rentré dedans, sauf que moi j'étais en moto, elle, elle était en Twingo, tu vois. Donc elle, elle a rien eu, moi j'étais en moto, je me suis cassé le poignet donc, heu. <chuckles>
Ouais. <laughs> Oh là là ouh là là tu as volé! Oh c'est non mais je connais quand même beaucoup de gens qui qui ont fait des soleils, heu. C'est bizarre, je connais beaucoup de gens qui ont fait des soleils mais j'ai jamais fait de soleil, heureusement. Ouais.
Heu, c'est c'est très bien pour toi, dis toi. <chuckles>
Argh!
C'est ça fait pas du bien.
Mmh mh.